Ừm, đúng rồi, đúng rồi, nó vẫn có lợi ở một số trường hợp chứ, cho nên nà nói thẳng ra là vẫn nên cân bằng lại cái việc mà nói chuyện trực tiếp với lại cái việc nhắn tin bạn à. Tại vì á, cơ bản thì nhắn tin á, nó có nhiều cái lợi thế mà nói chuyện trực tiếp không có và ngược lại, nói chuyện trực tiếp cũng có rất nhiều cái lợi thế mà nhắn tin không bao giờ có thể bù đắp được hết. <laughs>
Ừm. <laughs> Đúng là có một cái điểm mạnh yếu là, kiểu, cái con người ta cần cần có thể, ờ, tùy ý cân, ừm, giữa hai cái việc này theo từng trường hợp

Ờ, cũng đúng ha. Nhưng mà ấy, ờ nhưng mà có cái trường hợp nào bạn nghĩ rằng là cái việc nhắn tin thì nó sẽ, gọi là hợp lý hơn so với cả khi nói chuyện không? Có một cái trường hợp nào đấy không?
Ờ, cũng có chứ bạn. Ờ, nếu như mà nói là cái trường hợp mà nhắn tin, ờ, nó hợp lý hơn so với nói chuyện thì chắc là mình thấy là những cái thông báo về thông tin, nó cung cấp thông tin, kiểu như vậy. Chẳng hạn nha, thí dụ như là bạn, ờ, ừm, mới, ơ bạn chia sẻ nhà trọ trung chung với một người bạn của bạn đi, mình ví dụ đi, đó, thì, à, mấy cái thông tin mà cần, à, cần thông báo chẳng hạn như là, ừ, tiền điện tháng đó bao nhiêu, ờ, tiền nước, tiền tiền này nọ, tiền kia, đó, rồi đi đi chợ hết bao nhiêu tiền để chia tiền ra á, thì mấy cái đó là nhắn tin lại á, thì nó sẽ rõ ràng hơn, rõ ràng hơn là nói miệng rất là nhiều. Kiểu như là, ừ, con số này nọ, vân vân, rồi thời điểm mà đi mua đồ hay là tính tiền gì đó, mấy cái đó á, nó liên quan tới tiền bạc nữa, nên là đâm ra là nhắn tin như vậy á, nó sẽ giữ được cái sự chính xác và không có bị bỏ quên. Tại vì, ờ, thí dụ như là, ờ, nếu như mà bạn nói miệng thì có thể là ng đối phương đang bận cái gì đó rồi họ quên béng đi thì sao, kiểu như vậy.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ờ, chuẩn luôn. Nhắn tin thì x còn lưu được vấn đề kiểu chụp ảnh màn hình ấy nhỉ, tin nhắn được bằng chứng. Ờ, kiểu, ơ, ờ, thì, kiểu, khi mà bạn nói trực tiếp, bạn nghĩ rằng là không còn cái điều gì khiến, kiểu, mình cảm giác nó
<laughs> Ờ, thì nếu như mà mình, ờ, nói chuyện trực tiếp á nha, thì cái cảm giác nó khác nhiều lắm so với lại nhắn tin. Cái đầu tiên á, là rõ ràng là bạn sẽ nhìn thấy được cái gương mặt của đối phương nè, đúng hông? À, thì khi mà bạn thấy được cái gương mặt của đối phương như vậy á, thì bạn sẽ th nhận ra được cái biểu cảm nè, cái cái cái miệng có thể là nhếch lên, nhếch xuống như thế nào, cười như thế nào. Đó, rồi cái cái cái cau mày, một cái cau mày hay là cái ánh mắt nhìn của đối phương thôi, họ có nhìn thẳng vào mắt của bạn khi nói chuyện hay không, hay là họ đang, ơ, lo lắng gì đó họ nhìn qua chỗ khác, vân vân, vân vân. Nó có rất là nhiều cái, gọi là, cái dấu hiệu để mà bạn có thể nhận ra được rằng là bạn và đối phương á, có đang thật sự nằm ở trong cái cái cái cột cuộc nói chuyện này hay không, mọi người có đang tập trung vào cuộc nói chuyện hay không và cái cảm xúc của đối phương như thế nào nữa. Nói chung là khi mà bạn nói chuyện trực tiếp á, nó có rất nhiều lợi thế so với lại s thông qua tin nhắn luôn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi ha. Mình có thể, kiểu là, thông qua cái, ơ, cuộc trò chuyện trực tiếp để mình đoán được cái biểu cảm của đối phương ấy chứ nhỉ. Nhưng mà nha, không biết là có một cái bạn có nghĩ rằng là bởi vì là mình nhìn thấy gương mặt của đối phương ấy, nên là có thể là mình sẽ bị, kiểu, bị ngại, ờ, nói ra những cái điều mà mình thật lòng suy nghĩ không? So với là, kiểu, khi mà nhắn tin ấy, mình không biết được là không nhìn thấy biểu cảm đối phương, nên là, kiểu, có thể mình sẽ nhắn tin, a, nó, gọi là, nó can đảm hơn này, kiểu, nó không còn bị ngại ngùng nữa ấy?